Sim, está me estressando muito e sei lá, eu acordo de manhã, aí eu falo: "Está bom, eu vou ensinar isso.". Aí eu vou lá e me jogo, não é uma coisa que eu sei. E, eu fico muito nervoso, e
Aham. Sim.
e às vezes eles eu go eu fico com vergonha até de ler porque eles começam a dar risada e me zoar.
Ah, eu acho que você teria poderia blindar a sua cabeça, é difícil de fazer isso, mas assim realmente blindar e falar não importa o que eles falem, eu estou aqui, eu vou persistir, é difícil sabe, mas talvez se você trabalhasse em você, talvez te ajude um pouco, a aguentar um pouco a rotina, né, e com certeza vai melhorar com o tempo.
Sim, verdade, eu não tinha pensado nisso, eu vou tentar fazer isso, e vou me esforçar e vou tentar me brindar e vou tentar fazer isso. Obrigado pelo
Isso. Isso, im imagina, obrigada por compartilhar.
pelos seus conselhos e foi bom desabafar com você, eu estou me sentindo melhor.
Ótimo, obriga

S s sim, eu tento preparar nesse horário, mas não tem como, não tenho tempo, aí eu volto para casa para preparar aula. Aí eu acordo de manhã para preparar aula, aí eu estou no meu no meu intervalo do almoço preparando aula, eu não tenho mais vida, eu estou estressado, estou sobrecarregado e
Aham. Nossa.
Eu me mudei para cá em uma em uma cidade do lado da praia pensando que eu ia ter uma vida tranquila, ir para praia todos os dias, ainda não fui pra prai pra praia.
Aham.
Então
Hum, e e e você você sabe quanto tempo você ficaria por aí?